Cuéntame de un mercado local que te encantó, ¿qué lo hacía tan especial?
Ujú. Uy, bueno, mira, eh, te voy a contar de mi primera como mi primera experiencia con los mercados de Navidad, ¿listo?
Okey.
¿Sabes por qué me parecen especiales? Me parecen especiales
Perfecto. ¿Por qué?
Ay, porque creo que la idea la idea es un poco contradictoria. O sea, yo lo <laughs> yo yo tiendo que ya te digo, yo tiendo a ser bastante así como como no sé, como directo, porque la idea de estar al aire libre en el invierno, pues, digamos que es algo contradictorio, ¿no? Que te que te hagan un mercado al aire libre para que te sientas, eh, conectado con tu familia, con tu gente, con tus amigos y que disfrutes del mercado y de la comida y de todo. Pero al aire libre en el invierno es un poco contradictorio.
Oh, muy bien. No entiendo, pero si me explicas. <laughs> Uy. Sí. Okey, okey. Sí, con tanto frío, ¿no?
Exactamente. Exactamente, ¿no? Y creo que para muchas personas es así. Es como como que y yo ¿qué voy a hacer allá? Que 2 horas caminando. Bueno, al menos 1 hora por ahí caminando, te sientas y todo, pero con frío. <chuckles> Vale.
Sí. Sí, es un poquito complicado, ¿no? Sí, sí, te entiendo. <laughs>
¿Verdad?, ¿verdad?, ¿verdad, ¿verdad? Sin embargo son te cuento que son superpopulares y a mí me engancharon, ¿okey? <laughs>
Am. ¿En serio? ¿Dónde queda este mercado?
Sí, no sé, tiene Tiene una magia, bueno, he estado en algunos mercados.
Okey, sí.
Por el invierno, pero el que, mm, bueno, pues, el que recuerdo más es el de mi ciudad. Aquí está en en Holanda, en los Países Bajos, ¿no?, al norte.
¡Guau! Okey.
Y, de verdad que es un mercadito pequeño. O sea, no hay tanto tampoco para ver ni nada, pero
¿Ah, no?, ujú.
Bueno, <chuckles> sí, sí y no, eh, lo que pasa es que, cuando llega el invierno, ¿verdad?
Okey.
Esto lo arman, arman este mercadito. Y es un mercado con muchas con no, no, tampoco muchas tiendas, con algunas tiendas, con una rueda de la fortuna también, eh, rueda de la fortuna se llama, sí, rueda de la fortuna, con tienditas para beber, con tienditas para comer. También tiene una pista de patinaje sobre hielo, ¿verdad? Ujú.
Muy bien, ah, para convivir en familia.
Exactamente, <chuckles> exactamente. Entonces creo que, como te decía como que el objetivo es ese, ¿no?, que que digan okey, está haciendo frío, pero salgan, salgan de sus casas, pueden convivir en familia. <chuckles> Sí, sí, sí.
Okey, ah, muy bien. Sí. <chuckles> ¡Ay! <chuckles> Oye, y en este mercado ¿venden adornos navideños, eh, adornos para para tu hogar y y poner en el árbol, regalos?, o solo solo es lo que me acabas de comentar, comida, bebida y y y este, ah, esta pista de hielo.
Ujú. Uh-uh. Mm, bueno. A ver. Ya, ya, sí, ¿sabes?, algo que, algo extra es que tienen como un un un cubículo para fotos, ¿vale?, para que te tomes fotos con tu familia y tal vez. Ah, sí, la otra vez entré y tiene como, eh, gorritos de Navidad y gafitas y todos estos accesorios.
Ah, muy bien. Ah.
Pero como tal Ajá.
Estos ugly sweaters que llaman, ¿no?, de Navidad, que son típicos también. Okey, adelante, perdón. No, te te interrumpí.
También. Ujú, también. Sí, sí, sí. No, no, no, no, también, pero es que me pusiste a pensar y de verdad que no o sea, no venden adornos, ni regalitos No, eso es más como en las tiendas, pero en este mercadito no. Pero, pero pero, ¿sabes que es algo especial, que es por la temporada?, se llama vino caliente.
Ah, muy bien. Okey. Sí. Ah, y lo he probado muy rico. ¿Allá cómo lo preparan? Sí.
Vale. Ujú Sí, ¿verdad? Ay, pues es que bueno, ahí sí me coges un poquito fuera de base, porque yo solamente sé, que es un vino tinto, que es caliente <chuckles> y que tiene y que tiene especies especias, ¿vale? Pero no sabría cuáles tiene.
Sí. Okey. <chuckles> Ah, muy bien, ajá.
De todos mod a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta. Digamos que es una Ujú.
Guau. Sí, sí, y y t y te ayuda mucho como que a compensar, eh, a disfrutar de este mercado, aunque sea al aire libre y con el frío tan terrible de invierno, ¿no?
Sí. Claro. Sí, sí, sí. No, totalmente. No, tienes que estar con tu con tu vasito de vino caliente por todos lados, ¿no? Sí, mirando a los niños en la pista de baile, <chuckles> eh, la pista de baile. La pista de hielo. Bueno, tal vez bailando. <chuckles> Ujú.
Sí. Oye Eh en la pista de hielo. Oye. Y qué tan ¿qué tanto dura, eh, caliente este vino con el frío que hay? ¿O te lo venden en un termo o cómo le haces para que dure caliente y y te pueda quitar este frío?
Uh-uh. No, es que no. No dura muy no dura mucho tiempo caliente. <chuckles> O sea, tú <chuckles> Yo te lo p
Enton Ya cuando te lo tomas, ya está frío, ¿no? <chuckles>
Pues, u sí, o sea, te lo pones en en tus manos y en tus guantes y l le tratas de que, pues, que conserve el calor, <chuckles> lo más que se pueda. Bueno, sí, a veces te lo dan en un vaso como en un vaso de vidrio, mm, grande, es decir, que bueno, supuestamente diseñado para para que conserve el calor, ¿no? Sí, pero igual, eh <chuckles> No, pero o sea, no me no me malinterpretes, a mí me encanta, <chuckles> Okey.
Sí, me imagino. Ujú. Sí. Okey. Okey, te encanta, a pesar del frío.
<chuckles> Sí, sí, me encanta y voy Ajá.
Pero ¿Y vas seguido?, sí.
Sí, o sea, <chuckles> yo voy seguido, porque me gusta ir, caminar, ver la rueda de la fortuna. Bueno, incluso me he subido también, aunque arriba también hace frío, incluso más. <laughs> Yo creo que sí, ujú.
<chuckles> Más frío, ¿no?, sí, ¿oye, pero qué te encanta tanto?, o sea, ¿qué es lo que te llama tanto la atención?, m me imagino, o sea, yo ahorita me lo estás describiendo y yo me lo imagino y siento, o sea, hay olores, colores, no sé, a a la mejor algún tendero que que es demasiado amable, este, una canción, no sé, qué es lo que d descríbemelo, ¿qué es lo que te llama tanto la atención de este espacio?
Ujú. Sí. Sí. Mm. Ujú. Sí Bueno, ¿sabes qué es lo que? Bueno, aparte de los olores, primero quiero empezar por, el hecho de que, tú sabes que en el en el invierno con la oscuridad, con el frío, con la lluvia, con todo, aquí no nieva mucho, entonces, no tenemos, eh, pero con todo esto, te sientes muy apagado, ¿verdad? O sea, es muy común sentirse apagado. Y yo creo que, esto, una de las cosas que me gusta es esto, que en el centro de la ciudad haya este mercado así con luces, como que me hace sentir un poquito más, eh, encendido <chuckles> así como que animado, esa es la palabra, animado, como que me da vida como ganas de salir, ¿no?, creo que eso es una cosa que me gusta, pero
Okey. Sí. Sí, sí, sí. Animado, ajá. Okey.
Claro, eh, los olores, eh, porque también es que, em, hacen salchichas. Hay un puesto de salchichas, vale, y de verdad que bueno, a mí me gustan. Entonces huelen delicioso. Sí, huelen delicioso.
Sí. Okey. Ujú. Sí. Como las preparan. Ujú.
A la parrilla. La hace ahí a la parrilla, afuera Sí.
Ah, tien eso despide un aroma singular, ¿no? El el la comida preparada a la parrilla.
Exacto. Ujú. Exactamente. Entonces creo que ese es uno de los olores que me gusta. El olor del vino blanco, eh, vino caliente, también, ¿no?, porque sí tiene un olor característico, em
Ah. Por las especies.
por las especias, sí. Y también bueno, los colores de la Navidad, porque pues se ven allí en este mercadito, ¿no? O sea, eh, hay un hay un árbol gigante, como a la mitad, el que está decorado ujú, por la Navidad, ¿no? Entonces, también digamos que sus colores, eh, y bueno, la posibilidad de de verte con amigos afuera, aunque tú los puedes visitar a sus casas, ¿no? <laughs> Pero digamos que digamos que la novedad de cierto, como que salir con que incluso muchas personas están tomando cerveza, incluso. <chuckles> Te juro ahí afuera No, no, no, y no está caliente. Y ahí están con sus amigos, sentados, disfrutando. También, ¿sabes que he visto? Muchos jóvenes como, eh, adolescentes que también disfrutan y salen con sus amigos y todo. Creo que eso como te decía, ¿no?, como que, venir del invierno que te apaga un poco, como que ver toda esta interacción da vida, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que me gusta, ¿no? Y entiendo que pues, puede ser el propósito de tener un mercado así, ¿no?, en el frío. <chuckles>
Okey. Okey. Sí, sí, sí, sí. Pero no es lo mismo. Guau, <chuckles> y no está caliente. <laughs> Sí, me imagino. Okey. Ujú. Sí. Me imagino. Sí, claro, justo eso er era una de las cosas que te iba a decir que quizá e es tan común que la gente se sienta un poco bajoneada que que por este motivo lo hacen, ¿no?, para para que n no pierdan esa convivencia, porque quizás si no estuviera, la gente se la pasaría encerrada en casa y pues, n tendería más a a a deprimirse, ¿no?, o a sentirse triste.
Dime. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Es verdad, es verdad. Y, ¿sabes qué?, eh, ahora que hablas de esto, recuerdo mucho el primer Año Nuevo, eh, en el que lo como que recibí el Año Nuevo en este mercadito de Navidad.
Okey.
¿Sabes? Entonces estaba afuera estaba afuera con algunos amigos y, eh, realmente creo que lo planeamos así. Fue como que: "Okey, vamos vamos al centro". Hay hay, em, ¿cómo se llaman? Juegos, ah, fuegos artificiales, ¿verdad? Por el Año Nuevo y esto, vamos a verlo y pues, estaban ahí en el en el mercadito de de Navidad.
¿Cómo fue? Guau. Oh, muy bien.
Imagínate, estaba llenísimo de gente. Eso sí, había muchísima gente, muchísima gente. Y todos esperando haciendo el conteo, ¿no? Y luego la celebración y, pues, es ed el la El ruido nuevamente, ¿no?, como que se siente la vida nuevamente e en medio del invierno. Entonces, eh, fue un día muy bonito. A mí me gustó la verdad.
Sí. Sí. S Okey. Oye, algo que también te iba a decir, ¿qué piensas de de este sentimiento?, eh, el ambiente, ¿no?, que que se despide en el ambiente de, pues, de reflexión, eh, de cariño, de unión, de de empatía, o sea, ¿no crees que es este cúmulo de sentimientos se transpir se respira en el ambiente y es lo que también lo hace tan agradable?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, sí. Totalmente. ¿Sabes?, que es un ambiente así y, pues, que también ves gente diferente, familias diferentes, eh, y incluso gente sola, ¿no?, que recibe el año nuevo solo, entonces, creo que es eh, definitivamente es una mezcla de tantos factores, de tantos sentimientos, de tantas mezclas que hace este lugar especial. Sí, sí, sí, totalmente. No lo habías podido, eh, decir de una mejor manera. Ujú.
Claro. Sí. S Ujú. Oye, ¿tendrás alguna anécdota corta, graciosa, eh, no sé, que que me puedas contar algo que te haya al alguna ocasión que te haya dejado, pues, con con bellos recuerdos?
Ujú. Mm. Sí. Ujú. Sí. Sí, de este mercadito tengo, eh, tengo anécdotas con la pista de hielo. <chuckles>
¿Sí?
Sí, porque digamos que es tradición ahora ir y al menos, eh, al menos una vez ir a la pista de hielo con mis amigos.
Okey. Sí.
Eh, pero, pues, imagínate. No no todos sabían patinar, ¿no?
Claro.
Eh, ni patinar sobre hielo, no. Y patinar en en los patines normales, pues, tampoco, ¿no? Entonces te podrás te podrás imaginar la primera vez que fuimos, ¿no? Bastante caótico, pero bastante bonito, ¿no? Porque todos cayéndose o cogidos de la mano o en la orillita de la pista y también, pues, mucho cuidado porque hay muchos niños, ¿no? que patinan súperbien, claro, pero
Pues, sí. Ajá. <laughs> Sí, me imagino. No. Pues s muy divertido, ¿no?
Sí, fue muy divertido. La verdad que sí, es como es una de esas de esos recuerdos que tú no olvidas, no de que "Ay, tú te caíste". Tu amigo se cayó. El uno empujó al otro sin querer o con querer. No se sabe, <chuckles> pero bueno, ¿sabes?, es como parte del de la experiencia de la de la anécdota. Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Sí, me imagino. Oye, ¿y qué hora es la mejor para para ir a visitar este este mercadito? Si tuvieras que invitar a alguien, ¿cómo lo invitarías y qué le dirías que no se puede perder? Eh, ¿qué comida tendría que probar? A ver, haz un comercial de de este mercado.
Sí. Ujú, ujú. Sí, bueno <chuckles> Claro que sí. Bueno, mira, m el mercadito, creo que la la hora así pico es en las noches. Como que desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche es como hora pico. De verdad que está lleno, eh, la pista de patinaje está llena, ¿no?, entonces, si tú quieres, eh, vivir esa experiencia rodeada de gente y tener como esa sensación de familias de de gente que está reflexionando, que vive el invierno de diferente manera, que salió de su casa para despejarse, pues, en estas horas, ¿vale? Pero si quieres un ambiente un poco más relajado y tal vez pue quieres ir a la pista de patinaje, eh, no con tanta gente para practicar o para divertirte con otra persona, es mejor que lo hagas en una hora que no es tan pico, ¿vale? Claramente tienes que probar el el vino caliente. Sí, tienes que probar el vino caliente.
Okey. Guau. Ujú. Okey. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál recomiendas más? ¿El blanco o el tinto? ¿Cuál es tu preferido? Okey. Okey. Ujú.
El tinto. A mí me gusta más el tinto, sí. Sí, tienes que probar el vino caliente. Las salchichas son deliciosas, pero como estamos en los Países Bajos, tienes que compra eh, tienes que probar stroopwafels, ¿vale?, que es como una galletita, eh, con caramelo adentro que es muy popular acá.
Muy bien.
Ujú Sí, sí, sí, vale la pena, vale la pena, la verdad que sí.
Ah muy bien, Okey. Okey, pues sí, sí me convenciste. Oye, ¿y se acompaña con algo esta galleta o puedes co acompañarla con el vino tinto? También sabe muy bien.
<chuckles> Súper. Pues, la puedes acompañar. Ya va a ser muy dulce, yo creo, porque usualmente se come con café o con té.
Ah, okey. Okey.
Pero la puedes acompañar, sí, sí, sí, sí, claro que sí. Ujú.
Pues, muy bien, ya me me me diste ganas de ir. Entonces, voy a ir a probar esto. Sobre todo el vino tinto se me antojó. <chuckles> Pues, muchísimas gracias, me gustó platicar contigo.
Qué bien. Estás bienvenida. Bienvenida, ¿vale? <chuckles> Claro que sí. Hasta la próxima. Gracias.